उम, हाँ, <clicks tongue> कई लोगों का है कि अ, आदत होती है ना अपनी-अपनी। अ, अब कई लोग तो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि कोई मैस मतलब ऐसा कोई न्यूज़ आई है या कुछ तो वो लोग उसे इग्नोर ही करते हैं क्योंकि अ, अगर हम देखें तो नकारात्मक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं हमारे अ, दिमाग को। तो अ, वैसे अ, कई लोग हम ज़्यादातर लोग देखेंगे कि इग्नोर करते हैं। लेकिन कई लोगों को बहुत आदत होती है कि अगर उनको कोई फ ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन मैसेज़ आया औ उन्होंने खबर देखी और फटाफट से उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे अब हमने अ, पिछ पिछले ही कुछ दिनों में देखा था कि धर्मेंद्र जी की अ, खबर लोगों ने फटाफट से वो वायरल कर दी थी। जबकि आपने पुष्टि भी नहीं की कि अ, क्या उनके परिवार वालों ने ऐसा कुछ डाला है? या कोई और कोई अ, 4-5 मीडिया चैनल अगर आप देखो, 1 से मत जाओ। आपको अ, पुष्टि करनी पड़ेगी ना उस चीज़ की, 4-5 लोगों को देखो कि क्या वो सच में ठीक है? या अखबार देखो। सबसे बढ़िया अ, मुझे लगता है ज़रिया है अगर आपको किसी भी अ, खबर को देखना है कि ये सही है या गलत है या फिर लोगों तक पहुँचाए, उसको अखबार को देखें। अखबार में बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक खबरें होती हैं, ऐसे पुष्टि करके वो लोग सामने लाते हैं। तो ऐसे अ, बिल्कुल ध्यान से आपको कुछ भी करना चाहिए। ऐसे जो भी सामने आया फटाफट से उसे फॉरवर्ड करने की ना करें और और जैसे सबसे अ, हाँ ब और स सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि नोटिफ़िकेशन कि, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के लो की ल ये लोग जो मैसेज़ भेजते हैं, वो सबसे ज़्यादा भेजते हैं। तो ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। बस ये मे मेरी सलाह ये है कि आप कम से कम इसका इस इस्तेमाल करें। जी।
हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। <laughs> जी, जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। उ, जी। जी हाँ। हाँ, हाँ। ना, सबसे पहले हम करेंगे। <chuckles> हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। देखिए, बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताएँ हैं आपने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बहुत मैसेज़ हो जाते हैं। बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। इतना जो आपने वक़्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।